Oye, hablando de retos, ¿qué crees que sea lo más importante en el cuidado de los animales?
Ujú. Uy, pues, fíjate que hay varios retos. Por ejemplo, muchas veces, con los alimentos, es de que mucha gente les da croquetas, pero, los animales no muchas veces comen croquetas, tienen que tener una dieta balanceada como nosotros, porque, si, por ejemplo, las personas comen algo muchas veces seguidas, pues, se aburren, ¿no?, lo mismo suele pasar con los animales, además de que, no solo es acerca de la alimentación, sino que, básicamente, es como un ser vivo al que t le tienes que cuidar, básicamente, como si tuvieras un hijo.
Perfecto, ¿y qué crees que sea cuáles crees que sean las opciones más recomendadas para trabajar estos temas con las mascotas? ¿Qué tipo de alimentos has variado, o qué tipo de alimentos has encontrado?
Ay, pues, fíjate que de que muchas veces, pues, yo les he dado, por ejemplo, caldos de pollo, les dado, por ejemplo, eh, carne de pollo, res e incluso, a veces, les he tenido dar hígado, porque he visto que también les puede dar, este, anemia y esas enfermedades. Entonces, yo, por miedo, pues, no, les tengo que dar, pues, muchos alimentos nutritivos para que no tengan nada y, n en el futuro, pues, sean animales saludables, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo, ¿y qué me puedes habl contar sobre los costos? ¿Qué tan caro es el tener las mascotas? ¿Qué más conlleva tener una mascota?
Ujú. Pues fíjate de que no es tan caro como muchas gentes suelen decir o incluso proponer, porque, por ejemplo, al menos, ah, en mi experiencia, lo más caro que he gastado, por ejemplo, en un perro al mes, es como $300 a $200 pesos. Pero hasta eso se me hace muy asequible, porque con la comida no es tan cara. Por ejemplo, yo el hígado o incluso caldos o carnes, yo muchas veces se las doy con un presupuesto de como $100 pesos, y eso lo guardo como para 3 días. Entonces, comen muy rico de ese esos 3 días. Y algo más, por ejemplo, mm, camas o muebles que ellos necesiten, pues los voy consiguiendo conforme a las necesidades que tengan. Pero muchas veces ni siquiera lo necesitan, porque ellos se van a dormir conmigo o me siguen a todas partes. Entonces, mm, no es tan caro tener a un animal.
Perfecto, gracias por compartirme. ¿Tú p me pudieras contar alguna anécdota concreta en la que tu mascota <clicks tongue> haya estado en algún problema?
Ujú. Pues fíjate de que muchas veces las mascotas llegan a tener ese tipo de problemas, pero 1, el que realmente me preocupó, es acerca de que yo tuve un cachorro con parvovirus. Ah, este, básicamente, pues, él ya se curó, pero sí me preocupó al principio porque, básicamente, temía por su vida, pero con los tratamientos necesarios y con ir al veterinario, se pudo solucionar perfectamente, y ahora es un perro muy saludable.
Gracias por tu respuesta. ¿Qué consejos prácticos y realistas nos pudieras contar acerca de estos temas? ¿Alguna enfermedad sobre llevarlos a cabo en en su rutina día a día?
Pues mira, muchas veces las enfermedades, pues, sí llegan a preocupar a los dueños, porque uno llega a pensar de que, oy, por ejemplo, los gastos médicos, ¿no? O los gastos veterinarios de que vayan a necesitar alguna cosa que no estén en su presupuesto, pues, llega a preocupar bastante. Pero, básicamente, es tener perseverancia y mucha paciencia, porque muchas de esas enfermedades, pues sí, llegan a afectar a la mascota y muchas veces no se llega a diagnosticar al principio. Entonces, es básicamente tener eso en mente, la paciencia y la perseverancia. Primero, de que se curen y tener la paciencia de que, mm, esto va a durar un poco más.
<chuckles> Totalmente de acuerdo. Yo creo que son parte de nuestro ámbito y de nuestro de nuestro núcleo familiar, ¿no crees? Este, me gustaría saber, ¿qué qué nos pudieras contar sobre tu familia y sobre tu mascota? ¿Lo lo consideran parte de? ¿Lo tratan como una mascota? ¿Lo tratan como un animalito en tu casa? ¿Nos pudieras contar un poco?
Ujú. Sí, de hecho. <chuckles> Pues fíjate de que, mm, mis perritos, básicamente, han estado aquí desde que yo era un niño y ya son como parte de la familia, básicamente. Comen con nosotros, duermen con nosotros, incluso, diría que hasta son como parte de nosotros ya. Entonces, sí, básicamente, ya son parte de nuestra familia y creo que la pérdida de ellos sí sería, pues, una pérdida muy significante, porque como ya son parte de nosotros, entonces, yo creo que ya tenemos ese vínculo emocional con ellos. Y, mm, pues, básicamente, es-es eso. No sé si, tú tienes algo que decir con respecto al a la pérdida de los animales.
Totalmente de acuerdo, yo considero que los animales forman parte de nuestra familia, en nuestra cultura se ha vuelto bastante importante esto de los animales, los las mascotas y, bueno, pues agradecerle su compañía, ¿no?
Exacto. <chuckles> Exactamente. Y justamente Ah, sí, disculpa, disculpa. Pues, es que también te quería compartir de que justamente ahorita, de lo que dices, de que son parte ya emocional, incluso he visto que algunas personas, este, les recomiendan tener animales, por ejemplo, porque tienen, no lo sé, algún trastorno mental de, por ejemplo, depresión, ansiedad, y esos animales, pues, básicamente, les ayudan a sobrellevar sus padecimientos. Entonces, me parecen muy útiles en ese aspecto también.
¿Crees que me puedas? Mm, perdón. Me encanta lo que comentas, y me gustaría abordar un tema bastante importante, eh, que tiene que ver con justamente, eh, la psicología la psicología de las mascotas, ¿no? Que que es el humanizar. ¿Qué piensas sobre el humanizar a las mascotas? No sé si tengas un poco de noción.
Ujú. Ah, ¿sí? Mm, pues, tal vez sí tal vez no, pero ¿a qué te refieres con humanizar? Por ejemplo, ¿a verlas como personas?, o
Es correcto. Sí, es correcto. <clears throat>
ah, okey, okey. Pues fíjate de que realmente yo no las humanizo, pero he visto que muchas personas, pues sí, la tra las tratan como si fueran personas, aunque ellos tengan necesidades diferentes. Por ejemplo, una vez vi una persona en en redes sociales que quería darle a fuerzas, este, vege verduras, vegetales a un perrito, y pues no, un perrito es un carnívoro, él no puede tener una dieta basada en puras plantas, se puede desnutrir. Entonces, ese es un problema del que puedo ver eh, asociado al humanizar a los animales, de que ellos son diferentes a nosotros, y no podemos tratarlos como tal, sino de que, mm pues, tenemos que adaptarnos a sus necesidades.
Correcto. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que su organismo y su naturaleza es diferente a la de nosotros, inclusive la de nosotros, ¿no? Pero me agrada bastante tu respuesta y te agradezco. Eh, ¿crees crees tú que la alimentación sea lo más importante en la vida de los de las mascotas o crees que hay algo más importante dentro de su naturaleza?
Ujú. Exacto. <chuckles> Gracias. Pues fíjate de que, por ejemplo, la alimentación es bastante importante porque, después de todo, pues, cada especie, pues, tiene su forma de alimentarse, ¿no? Por ejemplo, los gatos son carnívoros, los perros son carnívoros, y hay muchos animales que, por ejemplo, omnívoros, herbívoros, que no pueden comer lo mismo que un carnívoro, ¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que conocer más allá de nuestras mascotas es sumamente importante, no solamente dar por hecho algo y o basarnos en nosotros, ¿no?, tienes un punto bastante importante, ¿qué les dirías a las personas, <clicks tongue> que te piden consejos sobre las la alimentación de las mascotas?
Ujú. Ajá. <chuckles> Exacto, exacto. De hecho, sí. Pues, básicamente, que sea variado, ¿no?, porque, mm, al darles, como te comentaba anteriormente, al darles puras croquetas, que es un error muy común que muchas personas hacen, ya que las croquetas, pues, sí sirven, pero, son más como un sustituto, algo que poner al lado del alimento real. Porque, al tener esa noción o n simplemente, no nutrir bien a tu mascota, pues, le puede dañar, ¿no?, incluso, he visto de que también, hay muchas personas a las que les molesta el tener mascotas, porque dicen que es una carga. Entonces, algo que les recomendaría a esas personas es que, estén preparadas, porque una mascota es un ser vivo. No es como un juguete de que puedes tener, o algo bonito que que tener en un estante, sino, de que básicamente, es un ser vivo que necesita atención, cuidado y mantenimiento.
Ujú. Okey. Totalmente de acuerdo. Considero que lo que acabas de comentar, tiene un punto validísimo. He visto personas que cuentan con animales, con mascotas, simplemente, porque sus hijos lo quieren así, ¿qué piensas acerca de eso?
Ujú. Así es. Mm, pues sí, yo también he visto mucha gente que, pues, básicamente, mm, a lo mejor padres de que les dan regalos a sus hijos, y, eh, se olvidan de los animales, ¿no?, incluso, se hasta terminan muriendo, por por ejemplo, el niño no tiene, pues, esa responsabilidad de cuidar a un animal, ¿no?, sino de que, básicamente, se lo dan y se olvidan de él.
Sí. Totalmente de acuerdo, yo creo que es una, mm, desconsideración para las pobres criaturas. A fin de cuentas, son seres humanos y merecen el mismo respeto que todas las personas en el mundo.
Ujú. Exacto. Sí, concuerdo mucho con eso, la verdad. <chuckles> Pero bueno, yo me he divertido mucho hablando.
¿Qué piensas? ¿Qué qué piensas tú? Gracias, ¿qué piensas tú acerca de los animalitos que dan en las ferias, que los dan como un trofeo o como un premio?
¡Ay, no! Pues, fíjate de que eso me parece, pues, muy mal, porque sí los he visto, pero, mm, no creo que esa sea una forma muy respetable de, pues, tratar a un ser vivo, incluso he visto que los pintan de colores, de que les ponen cosas llamativas, pues, para que la gente se anime a a participar por esos dichosos premios. Pero, la verdad es que sí, se me hace muy injusto cómo es que tratan a esos animales.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Exacto, exacto. Oye, pues, qué agradable conversación he tenido, la verdad es que he aprendido mucho contigo y me gustaría volver a hablar contigo en un futuro.
Te agradezco, estoy aquí cuando necesites.
Ujú.